Anche quella, sì, se non sbaglio, uhm, nella mensa della struttura in cui ci trovavamo. Sì, sì, sì, certo, certo. Ehm, e poi mi ricordo che abbiam visitato anche l'acquario, il grandissimo e famosissimo acquario di Genova, <clears throat> che è stata un'esperienza da da ripetere.
Bene, bene. Addirittura? Fantastico. È un piatto proprio che, nasce a Recco. Esatto, sì, sì, sì, certo. Eh beh. Poi sai, gli acquari, soprattutto anche quello di Genova, l'hanno anche ampliato recentemente, quindi non ti annoieresti, ecc <scoffs>
<clears throat> Certo. Sì, sì, sì, sì. Ah, quindi, è stato rinnovato, ristrutturato, diciamo.
Sì, a cioè, pensa che abbiano aggiunto magari delle zone o comunque, qualche specie più particolare, perché continua ad attrarre molto, e hanno aggiunto anche la possibilità di dormirci dentro.
Esatto. Ecco, una cosa invece, neg mhmm, 'na cosa "negativa", tra virgolette, se si può dire, <clears throat> non di quell'esperienza, ma una notizia avuta di recente, di qualcae di qualche anno, del ponte Morandi, che è crollato. E
Vai. Okay. Eh beh, quella è molto, molto brutta, sì, sì, sì.
Esatto. E mi ricordo che all'epoca, mi sembra di esserci passato proprio sopra a quel ponte, quindi è una cosa
Eh beh, sì, molto probabile, esatto, era un ponte
molto spiacevole sapere che, succedono anche a volte queste, mhmm, mhmm, queste disgrazie diciamo, queste quest'imprevisti. Sì, sì.
Certo, certo, è terribile. Sì, sì, sì. E secondo te, tutti questi diciamo, ricordi del ehm, dela d questa vacanza, ti hanno poi influenzato?
Della mia adolescenza. Sì, sì, uhm, sì, sì, anche perché se non sbaglio poi c'era stato riproposto il nel quinto anno di, ehm, di no scusa, nel terzo anno di superiore, perché era alle superiori ehm, le le medie, scusami, le medie, <chuckles> ehm, c'era stato riproposto, siamo tornati lì e abbiamo rivess rivissuto la la stessa esperien esatto. <clears throat>
Esatto. Ah! Okay. Sì. Ah! Ma che bello! Sì, sì, sì, sei stato contento di tornare nello stesso posto, quindi?
Molto sì, sì, molto contento. Poi una cosa che mi ricordo, che quando ara eravamo a quell'età, ad ancora adolescenti, c'era un bellissimo gioco, che si chiamava "Caccia al tesoro". Ehm, noi per, ehm, <smacks lips> per pass come passatempo, come o a uhm, come hobby, serale, dopo aver cenato tutti insieme, il professore, iniziava a dividere i gruppi che dovevano affro cioè, che dovevano partecipare a questo gioco.
Okay. Certo. Ah, okay, che si svolgeva proprio all'aperto? O nelle
<clears throat> In tutta la struttura in cui eravamo ospitati.
Ah! Fantastico, capito. Sì, sì, sì, ne abbiam fatti anche noi di giochi del genere, molto belli.
Sì, sì, sì. Certo, certo, s

Certo, appunto, mhmm, uhm, con questi miei ex compagni di scuola delle medie, ehm, mi ricordo quando siamo andati ni in particolare in una gita scolastica a Recco, Pietra Ligure.
Okay. Ah, sai che io sono ligure?
Ah! Tu sei proprio ligure, quindi che coincidenza, proprio una be bellissima coincidenza.
Eh sì, sì. Eh, già. Esatto, siete venuti da me. <chuckles>
Quindi tu conosci bene Punta Chiappa, Recco?
Di certo, certo. Benissimo.
Ecco, noi abbiamo passato, mhmm, una bellissima settimana dove si praticavano delle attività sportive, delle escursioni, delle gite.
Bello. Eh beh, avete scelto dei bei posti, sì, sì, sì.
Certo, certo. Sì, sì. Poi a
Beh, devo dire una gita particolare comunque, perché una settimana così e cioè mi incuriosirebbe molto, piuttosto che la settimana bianca a sciare.
Certo. Certo. Esatto, esatto. No guarda, ehm, se non sbaglio noi avevamo la scelta di scegliere tra vari posti e
Ah. Bene, bene.
per maggioranza abbiam votato tutti per Recco perché piaceva a tutti a prop ehm, sì. Lì vivere quelle esperienze diciamo.
Sì, sì, sì. Immagino. <giggles> Certo, certo. Bene, bene. Ehm, a me invece
Sì. E tu invece c c'è un posto o un oggetto, c cioè un posto in cui ti piacerebbe tornare con i tuoi cari, i tuoi parenti, la tua ragazza?

Allora, mi viene in mente soprattutto, uhm, la casa dei miei nonni dove cioè, dove ancora adesso vivono, però io non io non vado da un bel po' perché è abbastanza lontana.
Sì. Ah! Interessante, sì. Ah. Ah, okay. Posso chiederti dove si trova? D in che paese?
E è Piemonte in una in una piccola cittadina abbastanza
Ah, in Piemonte! Bellissimo bellis quindi, ehm, è vero che lì si sta sempre belli al fresco, cioè che lì la temperatura è sempre mite, cioè, normale?
Allora, noi diciamo se c'è questo paesino è molto in pianura, quindi d'inverno sì, però poi d'estate il caldo lo senti molto co non come magari vicino al mare dove magari fa un po' più caldo, però comunque il caldo arriva, non essendoci comunque magari troppo vento o cose così.
Sì. Ah. Ah, certo qui Non Certo. Quindi c'è anche una un'alt un elevato un'elevata percentuale di umidità, no?
Esatto, esatto, bravissimo. Quello lo rende un po' più caldo e un po' più fastidioso.
Ah, okay, okay. Ecco, c'è un oggetto, uhm, a cui sei legato, ehm, che ti collega a quel ricordo, ehm, o quell'esperienza passata nel Piemonte?
Allora forse un oggetto vero e proprio no, però ti direi che il mio cioè il gatto dei miei nonni sì, perché ogni volta che andavo lì ci ci giocavo tantissimo e era sempre divertente. Poi forse sai, qualche gioco che magari ho lasciato lì in Piemonte, quindi magari, che ne so, un pallone da calcio, mi sembra avessi anche una tavola da skate per fare skateboard.
Sì. Ah! Certo, certo. Bellissimo! Certo, certo. Ah! Bellissimo, bellissimo. Sì, sì, sì.
E quindi quella effettivamente mi ricordo che c'era e la usavo sempre.
Quindi Ah, quindi possiamo dire che l'oggetto che ti ricollega a quel ricordo è proprio questa tavola da surf.